Hmm. Itu pas Kakak milih, eee, keputusan itu, eee, per itu apa ya, <chuckles> istilahnya ditentang banget gak sama keluarga, orang tua atau sama siapa itu?
Eee, kalau awalnya sih sebelum saya punya keputusan itu kayak memang diharuskan untuk masuk pendidikan, gitu. Tapi karena setelah saya punya keputusan dan saya sendiripun yakin dengan keputusan saya, ya orang tua mengikuti karena orang tua kan juga melihat kesungguhan saya, gitu. Jadi ya sudah, gitu.
Heeh. Hmm. Hmm. Iya sih heeh, bener. Heeh heeh. Eee, ya biasanya kalau anak itu kayak udah serius gitu ya, udah milih ini, tapi dia komitmen dan konsisten sih kayaknya lama-lama luluh juga ya, dari se sama pilihannya si anak ya, ya. Heeh heeh.
Iya. Ya selain yakin juga kita kan harus memperlihatkan komitmen juga, betul itu. Jadi komitmen terhadap keputusan kita, gitu.
Hmm hmm. Iya sih, heeh. Hmm hmm. Hmm, eee, apa mungkin, apa ya, ada hal-hal penting enggak yang kira-kira, eee, kayak bikin keluarga itu biar mau mempertimbangkan atau mendukung lah, yang tadinya kan mungkin menolak atau mungkin agak agak resisten atau mengelak gimana. Kira-kira Kakak punya tips apa, hal penting apa yang, eee, harus dilakukan biar, keluarga itu jadi balik mendukung? Gitu Kak.

Ya, mungkin tadi ya, apa, memperlihatkan komitmen kita, gitu. Jadi, setelah kita mem memilih keputusan itu dan menjalaninya, perlihatkan bahwa apa yang kita pilih itu benar, gitu. Maksudnya, eee, akan membawa kebaikan juga kepada kita, gitu.
Mhm mhm. Mmm. Mmm. Mmm, iya iya, oke, iya iya, heeh. Oke, heeh, ak sa soal komitmen tadi kan, berarti itu setelah milih setelah ngambil keputusan ya, eee, maksudnya kan kalau sebelum heeh, sebelum ngambil keputusan kan, caranya apa sih orang tua itu mau menyetujui, gitu. Kira-kira, ada ada itu enggak
Iya iya. Eee, sebelumnya gitu. Sebelumnya ya mungkin, eee, lebih ke, apa ya, ngobrol, eee, heart to heart lah gitu, apa
ada hal penting apa, gitu? Heeh. Mhm. Mmm. Mhm, iya iya.
ngobrol, apa, dari hati ke hati gitu, sama orang tua gitu, iya.
Mhm, iya iya. Iya, oke oke, heeh heeh. Mungkin, anu ya, kayak nyediain waktu khusus gitu, buat berdua sama orang tua, gitu ya, ngobrol, terus nyampein keinginan, gitu ya? Mhm mhm.
Iya. Ngobrol bareng, betul.
Per mungkin kayak kayak agak sedikit dibujuk mungkin, ya? Kalau ak kalau aku tuh dulu pernah pernah jadi ada antara aku sama, eee, bapak, itu ada keinginan yang beda soal pekerjaan. Jadi, eee, kalau aku, ya karena aku kan tinggalnya enggak di kota ya, jadi ak ya kota tapi agak <tsk> agak, apa ya, nggak nggak kota besar gitu, sehingga lowongan kerja itu kan enggak banyak, sementara skill yang aku punya itu, skill-skill kota, jadi kayak editing editing konten, komputer, dan sebagainya, sementara di sini kebanyakan petani, <chuckles> kebanyakan, e pedagang dan sebagainya itu. Makanya kan, waktu itu karena orang tua pengennya aku kalau kerja itu enggak jauh-jauh dari orang tua, sementara aku dari sisi peluang kerja itu, e adanya cuma yang dari luar kota, gitu loh. Makanya kan agak berat juga, pokoknya pernah mungkin ya, barangkali dengan membujuk orang tua itu di kayak apa ya, kayak kayak aku minta kesempatan dulu deh gitu, aku ya mungkin minta tolong direlakan dulu gitu, kalau misalkan, e idealismenya orang tua itu belum bisa dipenuhi gitu, aku sempet kayak gitu juga sih. Ya mungkin dengan perasaan terpaksa juga orang tua kayak ngelepas, gitu ya.
Mmm, iya. Iya. Lebih banyak dari kota. Iya.